Exatamente. Não tem que pagar aluguel, não tem um boleto de luz, não tem um boleto de água. Então, a gente se sente super corajoso ali pra arriscar algo novo, mudar de cidade ali, de falar: "Pai, vamos mudar de cidade?" Aí o pai muda pela questão ali, né, dos filhos e tudo. Só que assim, depois que eu saí da casa dos meus pais, né, veio grandes responsabilidades ali de morar sozinho. Então, a gente pensa que vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo bem. Então, a gente já fica ali, assim, né: "Ah, vai ser igual quando eu era com o meu pai. Vou arriscar de tudo." Só que aí, depois, que eu fui morar sozinho isso mudou bastante, né. Então, assim
Aham. Aham Sim. Aí, você viu que você teve que colocar o pé no freio um pouquinho e ficar mais na zona de conforto.
Aham. Aham. Desacelerar, desacelerar, porque <chuckles> esse negócio de arriscar toda hora não dava muito certo. E aí, teve um tempo, né, que eu estava em um trabalho ali bastante seguro, né. Eu recebia em média, ali, R$2500. Então, meu aluguel era R$800
<laughs> Aham. E nisso, você já estava morando sozinho?
Nisso eu já estava morando sozinho, e pagava um aluguel ali de R$800. Então, assim, eu tinha recebia R$2.500 ali de carteira assinada, tinha um pequeno desconto ali de cem cem reais de de algumas taxas e mais FGTS, essas coisas de carteira assinada que descontam, né. E Da CLT. É a parte triste, é a parte triste, mas é uma segurança.
Ok. Uhum. Sim, da CLT, né? <chuckles> Mas é o que também dá segurança, né? Exato.
Aham. É o que dá segurança ali de quando ficar desempregado, ter direito a um seguro desemprego e tudo mais. Então, esse emprego me segurava bastante porque eu ainda ganhava um ticket, né, um vale alimentação, <chuckles> que é muito bom para
Aham. Ah, tá. A partir dos dois mil e quinhentos ainda tinha o benefício do vale alimentação.